Kenapa tuh, Kak?
Terus sadar bahwasannya kayak, kayaknya aku kerja gitu ya, memang terlalu banyak gitu ya, terlalu banyak, kerja. Sehingga aku melupakan semuanya, melupakan aku enggak punya pasangan aku, eee, waktu itu temen juga, enggak pernah main lagi tapi ketika aku butuh bantuan tuh, temen aku yang paling duluan nih. Kebayang enggak sih, ketika mungkin waktu itu temen aku enggak datang kayak misalkan cuek gitu ya, karena enggak pernah iya.
Iya benar. Betul betul. Bisa aja ilang ya Kak tiba-tiba langsung kan ya.
Betul aku kan bisa ng bisa hilang tiba-tiba Kak, jadi ya dari situ kayaknya aku cukup deh gitu ya jadi enggak boleh kayak, aku tuh harus, eee, terlalu memforsir diri aku kerja nih kayaknya waktu itu harus kayak, dari situ kayak aku tuh merenung juga sih ya, merenung terus kemudian, eee, aku juga introspeksi bahwasanya wah kayaknya ini sih gitu ya. Aku juga wah berterima kasih banget ya sama temen aku gitu ya waktu itu karena ya gara-gara dia ya aku masih selamat gitu Kak, masih ada nih sampai sekarang gitu. Coba kalau enggak ada dia aku kebayang ya waktu itu karena bener-bener aku tuh udah enggak bisa ngapa-ngapain Kak, di cuma berbaring aja di kasur Kak, waktu itu.
Benar paham paham. Betul. <laughs> Bener bener. Berarti kalau enggak ada dia tuh mungkin kita sekarang udah enggak bisa ngobrol kali ya Kak, pada saat itu ya. <laughs>
<laughs> Iya Kak betul kayaknya sih bisa jadi seperti itu ya, gitu.
Oke, wih, dan itu bener-bener, eee, berarti tuh jadiin Kakak jadiin pelajaran banget ya Kak, untuk, kita tuh ya boleh kita ngerasa enggak cukup tanpa pencapaian tapi kita juga harus menghargai dan, kita juga harus apa ya Kak, harus tahu kapan kita istirahat, butuh istirahat, kapan enggak gitu kan Kak nah aku pep eee, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak, aku penasaran juga nih Kak, dari Kakak, sendiri nih Kak ada enggak sih Kak pesan atau pelajaran nih Kak yang Kakak dapet dari pengalaman Kakak kemarin gila kerja itu, sampai akhirnya Kakak tuh sampai masuk rumah sakit gitu Kak ada enggak sih Kak pelajaran, sama apa ya pesan untuk aku atau mungkin untuk teman-teman Kakak yang lain nih ketika lagi di posisi kayak Kakak waktu itu, sekarang misalnya nih, ada enggak sih Kak pesannya?
Oke. Nah, sebenarnya ya, kalau pesannya itu mungkin ya jangan terlalu diforsirlah kerja gitu ya tetap harus seimbang ya antara mungkin, kerja, olahraga terus kemudian hiburan atau pertemanan nih, eee, karena kalau misalkan terlalu gila kerja juga enggak baik buat kesehatan nih karena waktu itu, eee, aku ini gitu ya, divonis sebenarnya kan kecapean dan itu s gejala stroke ringan gitu Kak. Yang di mana itu masih muda nih Kak, aku masih kepala 2 pu kepala 2 Kak umurnya. <laughs> Jadi jangan sampailah gitu ya, eee, mengalami seperti kayak, waktu itu gitu ya kayak aku gitu, dan jangan sampailah pokoknya, eee, mungkin itu aja sih nasehat aku tapi ya, kadang ada beberapa orang yang baru mengalaminya, baru sadar tuh Kak. <laughs> Iya.
Benar. Betul. Iya. Oh, oke. Oh, oke oke oke oke. Bener bener jangan sampai. <chuckles> Betul, berarti kita ya udah ya harus tahu kapan, intinya tuh kawu tahu kapan kita harus istirahat gitu aja kali ya Kak, biar, biar enggak kayak Kakak waktu itu kan oh oke oke menarik Kak, eee i mmm, aku suka banget nih Kak ngomong sama Kakak, semoga kita punya kesempatan lagi ya Kak ke depannya ya Kak semoga Kakak juga selalu lancar terus rezekinya, makasih waktunya Kak, sampai jumpa.
Iya, betul betul. Iya, terima kasih. Sampai jumpa.